والله هو أنا كنت في موقف في يوم من الأيام إن أنا كنت بالعب تمرينة، م مع الوقت بدأت أدرّب نَفْسي وما بقيتش أتمرّن مع حد وكده، فكنت باعمل تمرينة كان لقيت الكابتن مُعيّن كان بيتريق عليها وكده، فبعد مرور شهر كده والّا شهرين لقيت الكابتن ده بيعملها وبيصورها وبينزّلها على الصفحة عنده. <chuckles> فحسيت بإنجاز كده، آه اللي هو الكابتن بقى له 12 سنة أصلًا غيّر تمرينته عشان شاف تمرينة، مع إنه كان بيتريق عليّا في الأول، فحسيت إن أنا لأ، عملت نجاح كبير وإن أنا
آه. يا خبر! آه، <chuckles> معقولة؟ آه طبعًا. طب وحسيت بإيه أمّا اتريق عليك؟
آآ، ح لأ، ما حسيتش بأي حاجة، لإن أنا عارف اللي أنا باعمله صح فما اتضايقتش أصلًا. آه، كنت باعملها عادي، تمام، لا، لأ، كنت باعملها عادي.
كررتها يعني وكنت ف مُصّر إنك تعملها والّا سَمَعت كلامه؟ ما أثرش ما أثرش عليك بالسَلب يعني؟
لا، لا، لا، ما أثرش عليه بالسَلب، بالعكس هو اللي بعدين اتحرج أصلًا إن هو بقى بيعملها وأنا بقيت واقف، اللي هو من غير أصلًا ما ما أفتَح معاه الموضوع هو عارف إن أنا اللي عاملها قبله، وكان كابتن بقى له سنين السنين يعني، فكانت حاجة رهيبة إن أنا أعمل حاجة زي كده مع حد سابقني ب بسنين في الخبرة.
آه. إمم. أكيد طبعًا، آه، أكيد طبعًا كده أنت يعني تعتبر حاجة جديدة عملتها، وطِلعت كويسة يعني.
آه، بالضبط. بالضبط، آه، هو موضوع التمرين أصلًا يعني بيبان بسيط من برّا، بس هو الموضوع كبير يعني، الموضوع بيبقى زي ما قُلت مثلًا نظام أكْل، اتعودت عليه، بتبدأ تخش في حاجات تانية بتضبّطها يعني، مثلًا زي ال النوم مثلًا، إن الواحد لو ن جودة نومه مش حلوة ما بيعرَفش يبني عضلات كويس، ما بيعرفش إن هو يتعافى من التمرين اللي بيعمله، فبي بيأذي مفاصله يعني بدَل ما هو بيستفاد، بيتأذى مع الوقت. الوقت اللي أنا بقى أحاول أنام بدري، وده كان أصعب حاجة كمان بعد الحوار الأكل ده <chuckles> اللي هو إن أنا بانام بدري، لازم أنام بدري، اللي هو مثلًا آه، أنا بدري بالنسبة لي دي أقصى حاجة 00:00 مثلًا واحدة 01:00 <chuckles> فهو آه، إن أنا أنام بقى 21:00.
إمم. إمم. إمم. آه. آه. لازم تنام بدري، آه، آه. آه، طب ما فيش أي ظرف طارئ يعني مثلًا؟ سَبّب لك تسهر، تعم بتحاول تتغلب إزاي؟
لأ، ما هو أنا أصلًا يعني م بقى لي مثلًا سنين أهوّة، وموضوع النوم ده برضو لسه ما ما <chuckles> ما اتحسنش يعني، ما اتحسنش بالنسبة اللي هي 100%، اللي هو خلاص بقى حاجة ثابتة كل يوم بانام في المعاد كذا وباصحى في كذا، آآ، ده ده أصعب حاجة الواحد يحققها، لإن طبعًا الظروف بتتغير والم وكُلّ حاجة بتتغير مع الوقت، زي ال إن الموضوع اللي التوقيت بيتغير مثلًا، ف
مش عارف تضْبطه، آه، آه. آه. صحيح. طب عايزة أقول لك على حاجة، كُلّ يعني أي حد بيمارس الرياضة أو بيمارس أي شيء بييجي له فترات كده بيبقى عنده فتور أو يزهق أو يملّ، آآ، يا ترى مرّيت بالفترات دي؟ ولو مرّيت بيها قُل لي عملت إيه يعني، عشان تقدَر تواصِل وتفضَل تستمر.
إمم. آه. ما